Allora, <chuckles> ho la mia amica me e io una mia amica mi ha detto: "Guarda è molto facile farle, basta che ti compri" come si chiama quel mhmm, quella sorta di frullatore.
<chuckles> È vero. Il frullatore sostanzialme <chuckles>
Sì, sì, io però non ti nego che sono un po' pigra, non le ho ancora fatte.
No, ma pure io, pure io.
Però, uhm, son andata, uhm, a provare in certi piccoli, come chi come le chiamo, tavole calde, mhmm, non non proprio dei ristoranti, però sai quei a metà tra risto tra un mhmm, <clicks tongue> un bistrot e un ristorante, mhmm, ogni tanto vado. C'è questo posto dove f che fa cucina anche un po' sì, sì, sì vellutate c è una un posto che fa anche cucina un po' sul, mhmm, a come di biologico, vegetariano.
Sì, ah-ah. Mh-mh. Sì, sì. Fa le le vellutate? Mh. Ah, ottimo, o magari ecco piatti semplici però
Sì, esatto, esatto, esatto, e e io la l'amo perché mi sento anche molto più sgonfia. Infatti poi quando ti ho chiesto se magari ti piace anche farle farle tu.
Oh, buono. Assolutame Allora, ehm, le ho mi è capitato di farle però devo avere del tempo, perché anche solo prendere il frullatore e sporcarlo comporta poi pulirlo, smontarlo, non è sem
Mh-mh, sì. Eh certo, no, no, no, sì, sì è vero, è vero.
Ehm, a me piace tantissimo quando ho tempo, ehm, fare tipo i minestroni e soprattutto vabbè d'inverno, anche freschi con, che ne so, patata, zucchina, carota, quindi semplice, e poi fare una passata di verdure, cioè frullo tutto, ehm, e la sera ceno con questo. A volte solo con questo, sai, metto magari un filo d'olio, un pezzettino di pane e via. Diversamente aggiungo anche un pugnetto di pastina, quindi poi mi faccio anche la minestrina.
Ah, okay. Buono. Ah. Mh-mh. Buono.